Eee, kebetulan aku seringnya sih di lapangan, eee, komplek ya de eee, dekat rumah, jadi seringnya sih di situ, mmm.
Mmm, berarti deket ya? Oke, nah itu pernah nggak Kakak ngajak kucing Kakak buat jogging tuh, kan biasanya kalau orang-orang kadang sama anjing gitu ya, nah itu tuh sama kucing pernah nggak, Kak?
Wah. Iya. Nggak pernah, sayangnya nggak bisa kucing aku, seandainya bisa, <chuckles> eee, kucing aku bukan tipe yang bisa dibawa ajak, eee, untuk kayak gitu, nanti bisa hilang malahan, akunya yang pusing nanti cariin. A
Uh, kenapa tuh? Oh. Ih, wah. waduh jangan ya nanti malah malah bukanya tambah bahagia malah jadi bikin stres itu. <chuckles> Wah, padahal
Iya. Eh, iya tuh, akunya juga yang kayak panik takutnya dia, eee, hilang atau ke mana-mana, misalkan, eee, malah jadi kepikiran terus aki takutnya banyak kendaraan lain kayak gitu. Tapi aku ini, Kak, suka olahraga sama kucing di rumah, jadi kucing aku tuh suka lari-larian gitu jadi main petak umpet, nah itu juga termasuk salah satu olahraga.
<chuckles> Iya lagi. Gitu ya, padahal heeh. Oh. Oh, jadi Kakak kejar-kejaran sama kucing gitu ya? <chuckles>
Iya iya itu, eee, bener banget.
Oke. Wah, jadi itu olahraganya dapet, serunya juga dapet ya karena sama kucing gitu. <chuckles> seru banget nih, Kak. Oke.
Iya, bener banget. Itu pas akhir pekan biasanya kan banyak waktu luang tuh, Kak. Jadi biasanya main sama kucing lebih lama kan, jadi kucing aku tuh seneng banget kalau, eee, main kejar-kejaran gitu, dia kalau misalkan aku kejar terus dia lari, terus, eee, dia gantian ngejar aku kayak gitu, eh, itu dia bahagia banget, dia ikut bahagia, dia bahagia dia bahagia gitu.
Ya. <chuckles> Wah, ya ampun gemas banget! <chuckles> Ya ampun seru banget nih kayaknya ya karena bisa olahraga, terus jadi lebih produktif bisa main sama kucing lagi, itu bener-bener bisa membantu kesehatan mental banget ya itu, Kak, ya. Nah kalau ngomong-ngomong nih soal jogging itu tadi, Kak, dan juga olahraga lain, sejak kapan sih Kakak memulai kebiasaan olahraga itu, Kak? Apakah itu karena mungkin ada cerita tertentu yang bikin Kakak merasa sadar, "Oh, aku harus berolahraga," gitu atau atau memang kesadaran diri sendiri aja tuh?
Mhm. Mmm. Mhm.